Lagu banyak banyak banyak banget cuma ya kalau yang udah di-recording mungkin udah 17 mungkin atau berapa.
Mhm. Buset banyak juga Bro, itu.
Ya dari zaman ini b <chuckles>
Terus itu lu maksudnya gini, lu tuh memang kayak punya kepuasan personal aja ngle apa namanya, ngerilis karya-karya itu atau memang tadinya lu punya tujuan buat, eee, membuat itu komersil gitu gimana tuh?
Iya punya tujuan bagaimana mema me-monetize itu bak bak gue tuh sempet, eee, ngider-ngider ke Aquarius, ke rumah Ahmad Dhani aja ampe 3 kali, jadi seriusan.
Mhm. Serius lu? Mau jual lagu?
Eee, ya cari cari link di label, itu nggak nggak pernah pernah i nggak pernah dapet karena memang, ini kali ya memang bukan bukan ininya apa, bukan takdirnya sepertinya.
Oke. Nah sekarang kan udah gampang nih Bro, maksudnya, eee, lu tinggal publish karya lu di YouTube atau di TikTok gitu kenapa lu nggak, i udah ada 17 lagu gitu Bang, lagu lu kenapa nggak lu, eee, lakukan sekarang gitu.
Iya. Udah udah beberapa, tapi tetep <chuckles> ya susah juga gitu. <chuckles>
<laughs>
Jadi tetep tetep aja mungkin, eee, mungkin juga kan
Itu yang nyanyi siapa by the way?
Eee, macam-macam ada juga yang kawan nah, eee, tapi cowok ya, dan gue baru paham ternyata lagu gue tuh lebih bagus kalau cewek yang bawain, itu gue juga
Oke. Mhm. Nah coba cari cewek kali sekarang siapa gitu, eee, siapa tuh bisa tuh, oke oke oke.
Nah itu dia itu dia sih nyari yang perem yang cewek itulah, itu yang emang gue masih punya harapan kalau ketemulah cewek itu.
Oke. Nah, gua mau nanya nih srep eee, terakhir nih seberapa penting menurut lu kejujuran personal itu, eee, lu tumpahkan dalam sebuah karya nih?
Ya. Oh semakin jujur semakin abadi kalau gua merasa seperti itu, karena lagu itu ada ada usia dan gua lihat usia itu pengaruh dari tingkat kejujuran itu emang sifat dari seni semua seni itu.
Mhm. Iya jujur dari hatilah gitu ya jangan yang dibuat-buat atau fake gitu ya.
Betul, iya, bener bener banget fake mungkin bisa, eee, melompat tapi ya akhirnya jadi lagu kacangan ikut tren 20 tahun lagi orang nggak kenal.
Oke menarik banget nih thank you thank you, ternyata gua ketemu sama pencipta lagu legendaris nih suatu kehormatan, by the way terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kali ya.
Sok tahu banget gua ya, iya iya. Oke.

Umumnya kan kalau yang sedih, misalnya sedih cinta, nggak jauh-jauh kalau untuk urusan lirik kan, dia hanya mengambil sudut perspektif-perspektif. Nah, itu yang bikin gue tuh, eee, seneng banget untuk hal-hal, eee, bikin, apa, proses perspektif tentang jadi ceritanya kan itu-itu aja, misal diselingkuhin lah atau sedih ditinggal atau s lak atau rindu tapi, yang dimainkan ini kan jadi unik itu, lagu itu berbicara dari perspektif mana-perspektif mana. Yang gue inget nih, misalnya nih gue tahu lagu sedih, gue tahu nih, eee, ada kata-kata yang memang cocok tapi bingung mulainya atau bagaimana menggabungkan atau perspektifnya. Nah, ketika ketika gue tuh dapet imajinasinya misalnya, gue mengimajinasikan seorang perempuan tinggal dikontrakkan sama bapaknya yang guru, eee, guru buru biasa aja, terus ak ah terus kemudian gue membayangkan dia juga pergi ke mall, kete ngelihat di Hanama eee, diu dib dib didalam Hanamasa iya, spesifik, emang begitu spesifik Hanamasa heeh dim gue melihat, eee, dia melihat bahwa ibunya
Mhm. Iya. Mhm. Oke. Oke oke. Mhm. Spesifik banget. Oh, gitu ya.
tajir dengan suaminya yang baru dan ada bayi di situ, jadi kayak orang kehilangan. Nah, disitu baru tuh ku keluar liriknya, nih lagu sedih tentang, eee, anak yang anak yang iya, p eee, p korban perceraian.
Mmm. Om Anak yang kehilangan ibunya. Anaknya melarat oh, anaknya melarat, tapi ibunya, eee, bahagia dengan, suami barunya dan duduk punya anak lagi which is itu adalah adiknya, gitu ya?
Ya, tetapi mungkin ibunya nggak bahagia kita karena kepada saat itu ibunya sempat ngelihat anaknya di balik kaca luar. Si ibunya juga semacam, eee, materinya, ibunya tuh, sepi. Gitu. Jadi sepi, heeh.
Mmm, dia kaya tapi kesepian, atau mungkin ternyata dalam kekayaan itu tidak bahagia, gitu ya?
Tapi tetep gak bahagia sebenernya.
Oh, berarti yang yang melarat ini bahagia sebenarnya?
Nggak juga, ng karena. <laughs> Namanya juga lagi sedih, Bro. <laughs>
<laughs> Jadi gim <laughs> jadi gimana dong, siapa yang bahagia ini? Oh. <laughs>
Kalau film kan harus ada happy ending kalau musik kan enggak ada. Musik itu bener bener ekspresif, itu tuh yang yang gue seneng, ya. Kalau musik kan dia harus dinamis ya, harus ada manis, ada ada pedes, ada apa gitu, kalau yang sedih ya udah, nggak ada musik happy ending kan?
Oke, aduh. Oke. Iya iya iya. Iya, bener bener. Tapi seenggaknya ibunya juga nangis di Hanamasa ya, nggak kayak anaknya, ya.
Heeh. Nggak, ibunya malah nggak nggak sempat nangis. Jadi ibunya ketika dia ngelihat bahwa dia dilihatin sama anaknya, anaknya langsung pergi dan anak itu lari. Jadi anak itu, eee, kayak semacam halu lah, gitu dia. Bu dia butuh gitu, butuh kasih sayang.
Nangisnya Oke. Kok lu bisa dapet dapet, mmm, apa namanya, eee, perspektif itu sih? Apakah lu juga merasakan hal itu? Biasa kan ini, dari cerita pribadi kan? Terus gimana tuh lu bisa relate dengan cerita itu?
Mmm, ya.